آه، ي ي يعني انعزلتِ إزاي ما يعني مثلًا نقول إن أنتِ آآ بقيتِ انطوائية شوية والّا والّا لأ؟
انطوائية دي يعني غصب ع يعني يعني بمزا يعني مش عارفة، يعني تحسّيني شخصية، لكن أنا مش شخصيتي انطوائية، أنا بالعكس اجتماعية جدًا.
بمزاجِك. لأ، ال أ آه، أنتِ تقَوقَعتِ شوية، بلاش انطوائية، يعني
آه بالضبط، ممكن، <chuckles> ممكن تو تقَوقَعت شوية. كمان جَات جَات في نَفْس الوقت إن أنا سِبت تيتة ورُحت عِشت لوحدي، فبقيت أنا كمان شايلة مسؤولية أختي، فبالنسبة لي ده نُضْج برضه، أنا باقول لِك أنا عند تيتة ما كنتش باعمل أي حاجة، فجأة مضطرة أرجع و وأطبُخ وبنقسّم بقى شُغل البيت، "أنا هاطبخ وأنتِ تغسلي المواعين وبعدين أنا كل واحد فينا يرتِّب أوضته والحَمّام المشترك هنك كل واحد فينا يمسحه يوم." فاهمة، ف ففجأة ظهرت حاجات كتيرة أنا ما باعملش كده.
آه، أيوه. آه. ياه! ده أنتِ شِلتِ مسؤولية كبيرة أوي، أنتِ شِلتِ مسؤولية كبيرة أوي وفجأة.
بالضبط. لأ وبعدها كمان يعني أنا بعد حتّى ما اتخرّجت من الجامعة عشان أكمِّل لِك مسيرتي، عِشْت مع أخواتي ال3، يعني هي أختي وأخويا بقى جالنا كمان وماما وبابا مسافرين وأنا طبعًا اللي شايلة، "أختِك فين؟ أخوكِ فين؟ أخوكِ أكل؟"
آه، فأنتِ أنتِ فأنتِ بابا وماما. إن أنتِ يا خبر!
أنا بابا وماما، بالضبط، بالضبط، مش عايز أقول لِك إن هي كانت عايزة تبعت لي كمان اللي ثانوية عامة، قُلت لها: "لأ، يا حبيبتي بقى انزلي أقعدي بأولادِك." <laughs> يعني خدتِ عليّا. <laughs> ما أنا مش فاهمة، خدتِ عليّا أوي بصراحة يعني، آه أنا هاشيل مسؤولية وكل حاجة، بس يعني تتصل عليّا "أخوكِ بيشرب سجاير." "طَب أنا مالي يا ماما يعني أشيل السجارة من إيده؟ّ! ما شاء الله راجل. عنده د ت 20 سَنة أقول له إيه؟" <laughs> "أنتِ أخته الكبيرة، أنتِ مكاني عندِك." وفجأة لقيت مسؤولية مش بتاعتي. أنا مالي! <laughs> أنا سبيني في حالي.
<laughs> كفاية أوي كده. <chuckles> مش أوي كده. تمام. <chuckles> بالضبط. آه، آه. بقيتِ ب بقيتِ حاسّة إن أنتِ واخدة دور مش دورِك، مش هو ده دورِك.
بالضبط. إمم، وأم وأب بقى، "أخوكِ لو رجع بعد الساعة 01:00 تقفلي الباب بالمفتاح وما يدخُلش." "طَب بالله عليكِ هاسيبه بايت على السلم!" "آه ما لكيش دعوة أنا اللي باقول لِك، أنا اللي باقول لِك سيبيه بايت علي السِلِّم." <laughs> آه، هاتفِرم، <laughs> هاتفِرم تاني يوم يا ماما، تعالي حوشي طيب. <laughs>
طَب تعالي أنتِ يا ماما ادّيني المفتاج يا ماما. <chuckles> يا خبر! أيوه. أنتِ أنتِ عارفة إيه اللي في تابيعات الموضوع ده آه.
فيعني بالضبط، بس هي ماما كانت بتعمل معاهم كده في ال ف يعني في الكويت هناك، بس هم يعني ما أكيد هيحترموا أبوهم وأمّهم، إنّما أنا بالنسبة لي ه أنا اللي هاترمي على السِلِّم، يع ماما فاهمة غلط، يعني <laughs>
ما هي تعمل حاجة وأنتِ تعملي حاجة تانية. ظه